Ờ, vậy thì tốt quá bạn ơi. Nói chung là bạn thử duy trì cái lịch này thử xem coi vậy là bạn cố định luôn, là bạn nói trước với mọi người biết luôn là cái lịch trình của bạn như vậy luôn. Để cho là những cái ngày thường á, họ cũng đỡ cái thời gian mà rủ rê bạn rồi bạn cũng đỡ mất công từ chối, đúng hông nè? Thì mà cả hai bên đều cảm thấy thoải mái luôn.
Ừm. Ừm, cũng đúng. Ừm, chắc chắn ừm, ừm, đây chắc cũng là một cái cách quá, thì chắc mai mốt thì thôi, thì, ừ, kiểu gì tuần nào anh em nó cũng rủ mà, chắc mình phải sắp xếp một cái lịch này cho anh em. Ngoài ra thì mình còn cách nào nữa hông bạn?
Đúng rồi. Đó. À, ô kê. Thì bây giờ á nếu như mà bạn thấy cái cách đó là nó cũng không có hợp lý đi hen. Thì nói chung là có bữa nào bạn chủ động bạn rủ lại anh em đi bạn. Ờ, ví dụ như á đi là có một cái bữa nào đó đi, ví dụ chủ nhật chẳng hạn, bạn có thể rủ anh em đi nhậu chung nè. Đó, kiểu như là bạn có cái sự chủ động á, thì mọi người sẽ cảm thấy là bạn xem trọng mối quan hệ này. Đó là bạn vẫn nghĩ tới anh em, chứ đó hông phải là bỏ rơi luôn, hông bỏ bỏ mặt luôn đó ha. Thì bạn thấy cách này nó có hiệu quả với bạn hông?
Ừm. À. Ừm, ừm, cũng được đó chứ, thôi kệ, kiếm tiền nhiều quá thôi mình bỏ một bữa mình mời anh em để để mà ừ, có thời gian nghỉ ngơi hay là, kiểu như là, thắt chặt mối quan hệ ha! Ơ, cách này nó cũng khá là hợp lý, tại vì, ờ, thôi kệ coi như là có thời gian cho bản thân mình tự xả luôn. Rồi, mình rất là cám ơn những ờ, ờ, mình rất là cảm ơn những cái chia sẻ của bạn nha, những cái gợi ý này thì, ừ, mình thấy là nó rất là phù hợp, chắc là mình sẽ áp dụng ngay trong tuần tới luôn, tại tuần này cũng quá rồi. Ô kê, mình rất là cám ơn những cái chia sẻ của bạn nha, nó sẽ chắc là nó sẽ giúp mình, à, vượt qua được cái cái, gọi là, cái cảm giác nó không vui này. Bye bye bạn.
Nghỉ ngơi luôn. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Ô kê. Đúng rồi, kết hợp luôn. À, ô kê. <chuckles> đúng rồi, đúng rồi. Ô kê.